آه، طبعًا، يفيدك بشكل كبير جدًا. آآ، أولًا المشروبات العُشبية عمومًا وخصوصًا قبل ما تنام بالأخص، هي عمومًا آآ آآ، يعني بتساعد على تهدئة الجسم بشكل كبير أوي. آآ آآ ليها علاقة بال بالعطريات أو الع العُشب يعني بتساعد الجسم إن هو يتم في حالة يعني أ إن هو يكون في حالة استرخاء تام. آآ، ده ممكن يساعدك مع الوقت في إن أنت آآ، تهدى شوية قبل ما تنام، تدّي نَفْسك فرصة إن أو تدّي نفس لجسمك فرصة إن هو يهدى من التفكير، آآ، فبالتالي عضلات جسمك هيكون هتكون في حالة استرخاء تام، تعرف تدخُل في نوم على الأقل مدة عميقة شوية في إن أنت تعرف تنام ساعتين، 3 متواصل من غير ما ت النوم بتاعك يقطع. آآ، دي نقطة. آآ آآ، ممكن تخلّيها تِلي ونعناع وينسون مع بعض، مش لازم حاجة واحدة، لأ، ممكن تدخّل كذا
هل هو اللي هو حاجة اللي هو نَفْس الكلام، يعني مثلًا في في نَفْس المَج كده آحُط الحاجات كُلّها مع بعض، ال3 فتلات مثلًا دي والّا والّا كوباية كده وكوبّاية كده وكوبّاية كده، مرّة كده ومرّة كده؟
آه. لأ، لأ، في نَفْس الكوبّاية تحُط ال3، ال3 وبيكون طعمهم كويس جدًا وطعمهم ما فيهوش أي مشكلة. <clears throat> بالعكس التأثير هيكون عليك أفضل. أولًا، هي حاجة صحّية جدًا بتطهّر المِعدة بشكل كبير جدًا، بت بترخّي الجسم بشكل كبير، ما فيهاش أي ضرر أو أي جوانب يعني آآ، آثار جانبية آآ ممكن تسبب أي ضرر من أي شكلٍ كان. آآ
كويس. طَب دي لازم يعني دي بتقولي آآ، أشربها مثلًا كده، أنتِ قٌلتِ لي أبدّلها مع الشاي، ينفع أشربها مثلًا مع الش عادي مع ش آه، يعني آه، أظ أ أ أفضل أشرب شاي وكده والحاجات دي والّا دي بيبقى الشاي ممكن يقلِّل التأثير بتاعها؟